Oye, pues, fíjate que tengo curiosidad de saber primero si eres de las personas que les gusta el café, y si es que te gusta, pues, ¿qué papel tiene el café en tu mañana?
Eh. Mira, yo apenas tengo poco tiempo que le adquirí el gusto al café, pero sí me he vuelto muy cafetera, pero café frío. Entonces, o sea, no importa realmente la hora, o inclusive el clima. O sea, sí, solamente café frío, este, y en las mañanas, o sea, ya el papel en la ru en en mi rutina de mañana fíjate que no, ah, no es como ay, como obligatorio, la verdad. Hay veces que sí no tengo ganas, pero ¡ay!, es que qué rico. O sea, tomarme un cafecito así delicioso, y con mi desayuno, o cuando me toque ir a desayunar a este fuera de casa. No sé con unos chilaquiles. ¡Ay, no!, se me hace agua la boca. O sea, siento que sí es como o sea, un complemento que va muy bien, eh, especialmente, o sea, en el desayuno, ¿verdad?
Ajá. ¡Ah! Sí. <gasps> Guau. Ajá. Ujú. <chuckles> Ujú. ¡Ah! Ujú. Sí, oye, pues, mira, tengo varias dudas con respecto a lo que has dicho, ¿no?, pero a ver, la primera es, que dices que llevas poquito tiempo, pues, esto de tomando así el café o que le agarraste el gusto, ¿cómo fue, eh, que que lo empezaste a hacer?, o sea, fue porque a lo mejor a veces pasa, ¿no?, que todos en el trabajo, pues, está muy metido esta esta cues costumbre del café o por la familia o por alguien que conociste o porque fuiste a un lugar y fue así como de, uy, mira, el café es superrico, ¿cómo fue que empezaste, entonces, con este gusto adquirido?
A ver, dime, dime. <chuckles> Sí. Claro. Mira, lo que pasa es que yo creo que mu en estos últimos años, bueno, a lo mejor que yo tengo conciencia, como que se ha hecho más popular, o sea, esto de del café frío, ¿no?, entonces, este, realmente fue como eso, o sea, que descubrí, pues, no sé, no nada más el café que hacía mi mamá en la casa, que era obviamente café, pues, caliente, o sea, que era café frío y y creo que eso como que sí me ayudó mucho a, o sea, al descubrir como que una nueva forma de tomarlo, creo que tengo como un, no sé, unos 3 años más o menos, eh, y no te voy a mentir, o sea, la primera vez, y no sé si tiene algo que ver, yo creo que sí, por ejemplo, yo, eh, sufro de del azúcar, ¿no?, tengo problemas en el azúcar de sangre, entonces, descubrí esta cafetería que te hace tu café frío y tú le puedes poner, por ejemplo, los jarabes de sabor sin azúcar, o sea, los que quieras, entonces, yo fui así como que por primera vez y descubrí y probé, me encantó, compré los jarabes para ya tenerlos en mi casa y ya como que de ahí la agarré como igual ese amor y aparte de que siento que es muy fácil de hacerlo yo en mi casa, o sea, no no tengo que ir a fuercitas, ir a comprarlo y gastar dinero todos los días, este, pero, pues, sí, por ejemplo, yo soy café, ay, yo tomo café descafeinado porque si no, no duermo, <chuckles> entonces no sé si a lo mejor estoy haciendo trampa, pero no sé, o sea, como que también siento que hay mucha diferencia entre el tipo de café que pueda tomar, pero sí, o sea, realmente fue como así agarrarle el amor, yo creo que más que nada por por los sabores que le puedes añadir y cómo puedes hacer como que tu café perfecto, ¿no?
Sí. Ujú. Ajá. Sí. Ajá. Ujú. Ajá. Ujú. Okey. Ajá. Ujú. Súper. Total. <chuckles> Sí. Ujú. Claro, porque toda esta variedad con los jarabes, que yo no lo había escuchado, la verdad, este, está genial porque pues al final le vas, pues, haciendo así a tu gusto. Oye, pero entonces, este claro porque mi mente, así como un café frío, es como un al sal ah, y ya sé que hay de muchos tipos, pero sería como un poco como café tipo con leche o algo así. ¿Pero tú te tomas así el café con agua, como el café así, pues eso, o sea, café con agua, este, con hielos y los jarabes o sin hielos, este, cómo te gusta ese f ese frío?
Sí. Ujú. Sí. Sí, mira, yo la verdad, no sé cómo lo hagan en las cafeterías, pero cuando yo me lo hago aquí en mi casa te voy a dar mi rutina, bueno, mi mi mi preparación del vaso, ¿no? O sea, yo ag agarro mi vasito alto así, porque aparte tienes que hacerte un buena, o sea, una buena cantidad de café. Este, agarro mi vaso, le pongo poquita agua al tiempo o poquita agua, eh, pues más más tibia que fría, por así decirlo, un poquito más caliente que fría. <clears throat> El tiro, eh, yo uso café, es es molido, pero no sé si es como este que se usa como, eh, que es el expreso, el que tienes que usar muy poquito porque es fuerte, aunque sea descafeinado, y ya, lo revuelvo, total, le pongo mis jarabes, eh, que pueden ser de vainilla, de caramelo, de avellana, eh, ahorita estoy obsesionada con uno que es de sabor de estes gae este postrecito de Estados Unidos de s'mores, que es como de con chocolate y galleta, este y luego ya así lo revuelvo, y luego le pongo bastante hielo al vaso y le pongo yo lo hago, o sea, y el agua can que te digo para disolver el café es muy poquita, o sea, no sé, ¿qué serán?, no sé, unos 50 mililitros, por así decirlo. Y ya l todo el café, lo lo que sigue, lo relleno de leche de almendras y le pongo este como como esta cremora tipo coffee mate, pero es de una marca que se llama Chobani, que no tiene azúcar ni edulcorantes y delicioso, o sea, y ya, no hombre, ya ahorita ya se me antojó uno y me lo voy a ir a a a preparar, este, o sea, lo revuelves y obviamente le vas probando. Yo ya la agarré como que la maña, ¿no?, de de cuánto de cada cosa ponerle pero, o sea, no tiene gran ciencia, pero sabe delicioso, o sea, yo se los he hecho a mis amigas o a mi mamá y es como de que oye, o sea, sí, está muy bueno, o sea, parece literalmente como si fuera de de cafetería de estas modernas y que le meten todo al café, o sea, literalmente así.
Ujú. A ver sí. Tú lo Sí. Ajá. Ujú. Okey. Ah. Sí. Ajá. Ajá. Uy, qué rico. Ujú. Ah. Ujú. Sí. Ah. Ajá. Sí. <laughs> Ajá. Claro. Sí. Sí. Ujú. Es que justo eso te iba a preguntar, ¿que si la habías compartido con alguien y que, qué te habían dicho?, o sea, por ejemplo, tu mamá que, pues, la tienes así como que, pues, más así a la mano, ¿no?, de estar con ella, eh, ¿ella te ha dicho así de alguno que tenga su favorito de lo que le has preparado?
Ujú. Sí. Sí, justo ese de S'mores le gustó mucho, anteriormente le había hecho uno que era como nada más de de avellana y creo que era caramelo con vainilla y di o sea, dijo que sí le gustó, pero le vi más emoción con el de S'mores, <chuckles> y y sí, mi hermana también lo ha probado de cuando yo me lo preparo y salgo con ella y le doy a probar, dice también, que también está bueno, y justamente ella también se empezó a comprar, este, estos estos jarabes para ella hacerse su café
Ajá. Ujú. Ujú. <laughs> Ajá. Guau.
y y a mi novio también, a mi novio le encanta le encanta, le encanta cuando le hago, aparte, él sí es muy cafetero, pero él sí es cafetero, o sea, él se toma el café frío, pero por ejemplo, o sea, el café caliente se lo hace, deja que se enfríe y así se lo toma, o sea, no le pone hielo ni nada, o sea, es como el café el café reposado, ¿no?, este, y y cuando yo se lo hago, o sea, también le encanta, le fascina, entonces creo que, eh, la clave eran los jarabes, este, pero ,pues sí, me siento feliz cuando les gustan mis creaciones.
Sí. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ujú. Ay, oye oye, pues sí, es que la verdad está así superoriginal, eh, hacerlo de esa manera y como que le encontraste un saborcito así rico, oye, ¿y cuántos te puedes tomar así al día?
Sí. Yo creo que, ay yo creo que la verdad, o sea, digo, no soy tan fan, fan, fan de estar tomando todo el tiempo, como de que: "Ay, tengo llevo seis tazas de café.", no. Yo creo que a lo mucho, podría de que dos. Pero por ejemplo, si ya me tomé uno, de que supertemprano en la mañana, y y el otro a lo mejor, no sé, como a las 17:00 o 18:00, que para eso, vuelvo de que, por eso tomo descafeinado, porque ya una vez me tocó que fui a una cafetería, y me dieron uno normal, y no me dormí hasta las 4:00. Entonces, para to poder tomármelo a las seis de la a las 18:00, tiene que ser descafeinado obligatoriamente. Y si voy a tomar con cafeína normal, sí, nada más uno y en la mañana.
<laughs> Ujú. Sí. Ajá. Sí. Ay. Ujú. Okey. Sí, porque, por ejemplo, en la mañana mucha gente toma el café, pues exactamente por la cafeína, ¿no?, porque hay gente que sí le da mucho efecto, como a ti, ¿no?, que pues, no te puedes dormir. Pero lo usan mucho, sí en la mañana como por eso. O sea, tú ves a la gente toda zombi, y dicen: "Necesito un café.", ¿no? Y ya después, se toma el café con cafeína y se despierta. Entonces, en la mañana, por ejemplo, ¿te es indiferente tomarlo con cafeína o ti o o sea, te da igual?, o tienes así como de, no con cafeína, lo prefiero, y como que tengo mis dos cafés dependiendo de la hora del día.
Sí. Claro. Ujú. Yo creo que o sea, la verdad no no. O sea, yo sí prefiero descafeinado, pero más que nada, o sea, por los efectos de la cafeína, o sea, sobre mi cuerpo. Eh, no tanto, porque: "Ay, me va a dar energía y eso", o sea, no siento como que me acelera mucho el corazón de repente, y o sea, siento como que soy muy sensible. Entonces por eso realmente a donde vaya casi siempre lo pido, este, descafeinado. Aunque sea cafetería, o así, me aseguro que sea descafeinado. Em, pero sí me ha tocado, por ejemplo, cuando cuando estaba más joven, cuando estaba más chava hace, o sea, hace 3 años. <giggles> Em, este de que me tocaba salir a una fiesta y al día siguiente, no sé, tenía que ir al trabajo, o tenía un compromiso muy temprano, o sea, ahí sí era de, mm, dame un poquito de cafeína, por favor, porque si no, no voy a aguantar el día, pero usualmente es descafeinado, o sea, que que sepa bueno, pero descafeinado.
Ujú. Sí. Wao. Ajá. Ujú. <giggles> Sí, sí, a ver. Ajá. Ajá. Sí. <giggles> Ujú. Oye, y me dio mucha curiosidad da esta parte de los jarabes, porque bueno, dices que son fáciles de conseguir. O sea, tú vas a cualquier supermercado, y ya venden esos cafés, ¿o los tienes que pedir? Digo, esos cafés, estos jarabes, ¿o los tienes que pedir en línea, o en un lugar como, pues, especializado?
Ujú. Ujú. Mira, yo como como tengo que conseguir estos jarabes que son sin azúcar y sin un edulcorante específico que me afecta el azúcar también, eh, yo, por ejemplo, vivo en frontera, o sea, soy de México, pero vivo en frontera. Entonces yo los consigo más fácilmente en Estados Unidos. Pero sé que aquí en México, eh, no sé si en todos los súpers, pero en la mayoría tienen, a lo mejor no esa misma marca, pero sí tienen de otras, o sea, y sí hay variedades de, o sea de marcas, tamaños, sabores. Eh, q no creo que sea tan difícil encontrarlos, pero a lo mejor no los vas a encontrar, pues no sé como en un 7-Eleven, ¿no? O sea, no los vas a encontrar ahí. Pero, eh, pero sí son, pues entre comillas, "fáciles de encontrar" y también en línea. O sea, también creo que la en línea ahora te da como que más más amplitud, más variedad. Este, pero sí yo los consigo en Estados Unidos más fácil porque son pues específicos sin azúcar.
Ujú. Sí. Mm. Ah, okey. Ujú. Ajá. Sí. Ajá. Okey. Oye, y por ejemplo, eh, también dependiendo de tu, o sea, de tu día, de tu estado de ánimo, ¿puedes elegir así como entre un jarabe y otro?, o sea, tienes así como del vainilla es para este tipo de o sea, no sé como que algo te a te inspire a tomarte de un sabor o de otro.
¡Sí!, fíjate que tengo mira, yo ahorita en mi repertorio <chuckles> que no, no es mucho porque como que me gusta mucho, o sea, lo mismo, yo en mi repertorio tengo, pues, el clásico de vainilla, tengo el de caramelo y caramelo salado que sí saben un poco diferentes, tengo el de avellanas, y el de smores. Quiero conseguir el de crema irlandesa, pero no lo he conseguido. Pero, eh, sí, por ejemplo, creo que ahorita acá en el norte e u estos días hizo un poco de ni siquiera hizo frío, pero hizo fresco y se me antojaba mucho, o sea, el de smores, porque como que me recordaba así como chocolatito como dulcecito, pero pero no tan fuerte el sabor. Entonces, se me antojaba mucho de esos, y ya como para, pues, no sé como que en el verano, o cuando voy a ir de compras, o cuando voy a salir con mi novio o así, eh, o con mi hermana me gusta mucho tipo nacamás, nada más el de el de vainilla, y y el de avellana, y o sea, como que ma más sencillo, entre comillas. Este, pero sí como que le voy variando, no mucho, pero sí le voy o sea, como que el el clima o la situación como que sí influye en, a ver, ¿qué se me antoja el día de hoy?
Ajá. Sí. Mm. ¡Ah!, ajá. Sí. Ajá. Jum. Sí. Sí. Sí, oye, y sí, pu claro, totalmente. Y mira también ahorita mientras hablabas, me surgió una duda, porque pues no sé, ¿eh?, este, sí a ver, la verdad es que donde yo vivo no hay mucha variedad de cafés, o sea, y eso que yo no era cafetera y me doy cuenta de que no hay va gran variedad de café. Entonces te lo pregunto porque estoy en un lugar que no salen del café con leche y cortado y y el normal, o sea, así con eso te digo todo. Entonces, ahora donde tú vives es sencillo conseguirlo así en las tiendas, en la calle, lo del jarabe porque dijiste que nada más encontraste una tienda, pero pues eso que tener jarabe sin azúcar. Pero, ¿es sencillo encontrarlo en otros lugares?, o, por ejemplo, dices: "Mira, pues voy a salir", como tú dijiste: "Con mi hermana y eso, pues, me preparo un termo o donde se me mantenga fría mi bebida y me preparo el café y me lo llevo, pues a donde vaya porque pues así ya lo llevo desde desde casa".
Ujú. Okey. <laughs> Ajá. Claro. <laughs> Ujú. Ujú. Claro, eh, mira, yo creo que aquí específicamente en mi ciudad sí es muy fácil encontrar, o sea, como ese tipo de bebidas, em, preparadas o con diferentes sabores, con diferentes cosas de que, ah, está el cold foam y y que luego que le ponen crema bati o sea, como que estas experimentos, por así decirlos. Este, sí hay demasiadas cafeterías. Sí, hay demasiada, este, variedad de, pues, de lugar a lugar, obviamente. Y pues también, o sea, esto de que te digo, vivo en frontera, entonces pues nada más cruzo y pues hay más variedad, inclusive. Entonces sí, a mi alrededor, creo que sí hay mucha facilidad, ah, para acceder a este a este nuevas presentaciones, eh, no clásicas de del café, o sea, ya sea frío o caliente. O sea, como ahora sacaron, este, como las temporadas las bebidas de temporada navideñas
Ajá. Ajá. Sí. Guau. Ajá. <laughs> Sí. Sí.
y es como, ah, de este sabor de caramelo de menta o del toffee nut o de nuez, o to o sea, como que todas estas, eh al menos aquí claro. Y al menos aquí en mi ciudad sí son fáciles, eh pues, de ir a cualquier cafetería realmente y que tengan esta variedad aparte de la tradicional, obviamente.
Ujú. Sacan sabores especiales. Ay, pues qué suerte, ¿eh?, de verdad, qué bueno, porque imagínate que no lo pudieras encontrar. Bueno, ya ya eres experta en hacer tus cafecitos, así que es una gran ventaja, ¿no? <laughs> Oye.
Sí. <laughs> Ya, ya no le voy a sufrir tanto. <laughs>
No, exacto, porque pues ya tienes así como que los recursos para hacerlo. Así que oye, gracias por compartirme esto porque yo no conocía esos tipos de cafés, la verdad es que me los antojaste bastante. Lástima que aquí no los hagan, pero ya con la imagen, al menos y el sabor que me describiste me quedo. Muchas gracias, ¿eh?
Exacto. <laughs> Nombre, muchísimas gracias a ti por por escucharme y espero que tengas la oportunidad igualmente de de probarlas algún día.